Heu bah, oui, complètement. Ça a été, heu, le jour où j'ai rencontré, heu, ben, mon mari <chuckles> actuel. Heu, voilà et hem, c'est vrai que ça a été, heu, une rencontre un se un peu particulière, un peu, heu, fortuite, quoi, parce que c'était <chuckles> bah, justement, parce que c'était pas du tout prévu, heu, à la base, <chuckles> on va dire, heu
<laughs> Mmh mh. D'accord. Heu et pourquoi? <chuckles> Ah oui, <chuckles> bah, quand on rencontre son mari, normalement non, hein, c'est pas prévu. <chuckles>
Non, voilà. Moi, après, il y en a qui sont sur des applications pour essayer de chercher des personnes, tu vois mais heu, c'est vrai que, là, j'étais, heu, ben, c'était dans le cadre, heu, d'un travail et d'un voyage en Australie. Heu, ça remonte à longtemps mais c'est vrai que, heu, ça a été un peu pour moi le le coup de foudre, en fait, heu, la 1re fois que je l'ai vu, heu, j'ai dit: «Waouh, c'est c'est l'homme de ma vie, quoi». <chuckles> Ouais. Oui, oui.
Ah oui, tout à fait. <chuckles> D'accord. Ah oui? <chuckles> C'est vrai? <chuckles> Tu l'as pensé, direct? Du coup, c'était un Australien ou c'était un de tes collègues, ou heu?
Mmh. Et hem donc on travaillait dans la même station de ski, en fait et hem, oui, en Australie, il y a des stations de ski, ça peut paraître un peu bizarre et heu, lui, il était moniteur et moi, j'aidais les petits, j'étais, heu, à la crèche et puis j'aidais je leur donnais des petits cours de ski. Et heu, c'est vrai qu'il est il est venu nous aider, heu, voilà et heu, ça a été, heu, ça a été un peu le coup de foudre. Mais alors pour répondre à ta question, non il est pas, heu, il est pas australien, il est autrichien, pour le coup, <chuckles> il est euro voilà.
D'acc N ouais. <laughs> Mmh mh. Mmh mh. Australien. Ah, d'accord, OK et heu, du coup, heu, ça a été le coup de foudre, heu, des 2 côtés?

Heu, bah c'est vrai que je me suis dit, heu, enfin pour moi ça, heu, ça a été un ressenti vraiment sur le moment comme on parle de coup de foudre, mais c'est vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit: «Waouh c'est». Oui c'est peut-être à ce moment-là vraiment au tout début que j'ai compris qu'il enfin je j'aimer je voulais le revoir en fait, ça allait être, heu, quelqu'un dans dans ma vie. Ouais.
Oui. Heu, oui, oui, oui. Oui, toi tu voulais le revoir, heu, OK, mais heu heu, l'importance de l'impact de cette rencontre, tu tu as dû t'en rendre compte, ben justement peut-être quand vous avez emménagé ensemble? Ou ou quand vous étiez à l'hôtel ensemble ou heu, voilà.
Mmh. O oui, ouais peut-être plus, heu, après quand on a emménagé ensemble, heu, voilà en France, oui complètement.
Là là là tu t'es dit: «Ah oui, c'est».
Là on est dans le concret, là, ouais. <chuckles> Ouais.
heu, ouais c'est ça: «Cette rencontre, elle a vraiment tout fait, basculer maintenant je vis avec quelqu'un, heu» <laughs> et ben c'est c'est c'est une super histoire en tout cas. Heu et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été impliquées, heu heu, par exemple tes parents, heu, je sais pas, heu, d'autres personnes, heu, qui se sont greffées à cette histoire?
Mmh. Mmh, c'est ça. Mmh mh. Heu, d'autres personnes, bah en fait moi au tout début quand je voyageais, j'étais avec une amie et donc heu, elle a elle a vu un peu la naissance de l'histoire et heu, après oui mais bah forcément, hein, les parents, la famille autour, heu, voilà qu'ils ont ils ont donné quand même leur approbation, heu, <laughs> pour lui quoi, oui forcément. Mmh. Mmh. Ouais.
D'accord. Mmh mh. Ah! <laughs> D'accord, heu, bon, bah c'est c'est super sympa. En tout cas ben merci, heu heu, de m'avoir raconté cette rencontre, heu, extraordinaire qui a bas basculé ta vie. Heu, heureusement que tu avais pas cet cette timidité et puis heu, voilà le résultat aujourd'hui. <chuckles>
Ouais. Eh bah, je t'en prie avec plaisir.